बहुत ही खूबसूरत है वो, और जहाँ तक मैं बेन जानता हूँ ना कि जहाँ पानी का सवाल आता है, पानी जहाँ पे अ, जहाँ भी आप पानी देखते हो। अ, जो नेचुरल सोर्स ऑफ़ वाटर है। वो आँखों को काफ़ी अच्छी शांति प्रदान करता है उस ऐसा लगता है कि अ, उस पानी की तरफ़ हम लोग देखते-देखते अपने मन की गहराइयों में झाँकने लग जाते हैं और अ, फ़िर जब वहाँ से बाहर आ जाते हैं हम। मन की गहरेया गहराइयों से बाहर आ जव झाँककर बाहर आ जाते हैं। तो अपने आजू-बाजू का जो निसर्ग-संपन्न अ, प्रदेश होता है उस उसमें उसको देखते ऐसा लगता है कि हम किसी अ, स्वर्ग में ही तो नहीं आ पाए आ चुके हैं।
जी। हाँ। जी। जी। जी, बिल्कुल। हाँ जी। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने अगर प्रकृति स्थलों पर ब भीड़ भी कम होती है। जिससे आप ख़ुद के साथ समय बिता सकते हैं, सोच सकते हैं और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी पा सकते हैं। जहाँ प्रकृति सौंदर्य है वही ट्रैकिंग, केपिंग और रिवी राफ्टिंग जैसे रोमांचक गतिविधियाँ भी होती हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को भी सक्रिय करती हैं। प्रकृति स्थलों पर मौसम के अनुसार दृश्य बदलते हैं जैसे सर्द में पीली पत्तियाँ, सर्दियों में बर्फ की चादर और गर्मियों में हरे मैदान।
जी। जी। मैं इस वक़्त तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी देश की विविधता है हम लोगों को अ, सभी को अपने परिवार के साथ, अपने स्नेहजनों के साथ अ, मिलकर यात्रा का अनुभव ज़रूर करना चाहिए। चाहे आपको छुट्टी मिले या ना मिले उच कुछ समय हमें तो निकालना ही चाहिए और हर जगह की यात्रा का, जैसे कि आपने यात्रा के प्रकार बताए, उस तरह के हर प्रकार का हमें अनुभव करना चाहिए और हमारे जीवन को संपन्न बनाना चाहिए। इस कॉल पे इस विषय पे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपकी आपकी हर एक राय जो है वो काफ़ी जिनियन थी।
हुँ। बिल्कुल सही।

जी, मेरा जो आख़िरी रूट रहा था, वो मेरा जो रहा था मथुरा वृंदावन का ही रहा था। वो एक सांस्कृतिकी से जुड़ा हुआ शहर है और हमारे कृष्ण जी का वहाँ पर जन्मस्थल भी है। तो मेरे ख़्याल से वो मन को लुभाने वाला है और वहाँ का जो जगह है और मेरे ख़्याल से वहाँ का जो खाना है बीच में बाज़ारों में खाना है, वो मेरे ख्याल से मन लुभाने वाला है। आपकी क्या राय है? आप कभी गए हैं, मथुरा वृंदावन?
जी। अ, मथुरा वृंदावन। मुझे लगता है एक बार मैं गया हूँ। अ
जी, जी।
छोटा था तभी। अ, दिल्ली गए हुए थे हम लोग विज़िट के लिए। तो उस दिल्ली की यात्रा के दौरान, हमारा एक पड़ाव मथुरा वृंदावन में भी था। लेकिन बहुत रात होने के कारण, मैं वहाँ के मंदिरों का आसवाद नहीं उठा पाया। अ, वहाँ पे मैंने सुना हुआ है कि अ, भगवान कृष्ण जी के काफ़ी सारे मंदिर हैं।
जी। जी। जी। हुँ, हुँ।